Mmh. Rah là là! En même temps, c'est c'est t c'est tellement triste quand quand on regarde, heu, de se faire avoir comme ça, heu.
Bah, après <sighs>
Enfin, eux, ils y croient. Ils ont envie ils croient en l'a en l'amour, on leur dit des c'est c'est d'une tristesse! C'est d'une tristesse. Mmh.
Ouais. Mais, c'est ça. Et puis, ils savent y faire. Ils savent, heu, pointer les personnes en en en situation des stress. Puis et souvent, on a l'impression, parce que, ce qu'on nous montre à la télé, on nous montre souvent, oui, c'est une une pauvre vieille femme, qui est f heu, à moitié sénile. Mais pas du tout!
Mmh. Oui, c'est ça! Mais non, non, non, non, non, tout le monde se fait avoir. Bah, tous ceux qui ont c'est l'amour, hein. C'est l'envie de de connaître l'amour, heu. Ils y heu voilà. C'est c'est de vivre, heu, une histoire d'amour. Parce que, les gens en face, leur disent exactement ce qu'ils ont envie d'entendre à ce moment-là. C'est des gens vulnérables, heu, à un moment de ta vie où tu es plus ju vulnérable, ce qui nous arrive à tous. Et, hem, et du coup, comment s'est finie cette histoire? Heu, toi, au niveau de ton travail, qu'est-ce que ça a donné?
Tout le monde se fait avoir! Exactement. Mais, bien sûr. Exactement. Ah bah, moi, ça a été très simple, je lui ai dis: «Je compatis, par contre, heu, moi, il me faut 11 000 €. Donc, heu, ce que l'on va faire, heu, je vais vous faire un prêt. Heu, comme pour l'instant vous êtes encore mariés, vous allez raconter l'histoire que vous voulez à votre femme»
Mmh. <sighs> Vous vous débrouillez. <chuckles> Ah!
«mais, vous allez me l'emmener. Parce qu'il faut qu'elle vienne signer. Moi, je ne vais pas parler quand elle sera là. Je vous mettrai juste les papiers, devant, parce qu'il faut que je la voie, être sûre que c'est bien elle qui signe. Vous allez signer tous les 2, et puis <chuckles> vous allez rembourser ces 11 000 €
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ha! Mmh.
ou sinon, ben, on va aller à la police, et puis on on va porter plainte contre vous.»
<sighs> Bah, oui! Han! L'histoire de fou, le pauvre! Et, heu, et du coup, tu donc tu as rencontré sa femme, sa future ex-femme? <laughs>
Tout à fait. Donc, du coup, on va a ben mmh, après, je l'ai rencontrée que 5 minutes, hein. Elle est venue ah le temps de signer les papiers comme je t'ai dit, j'ai dit: «Moi, j'ai je ne rentrerai pas dans les détails mais parce que je vais pas mentir pour vous, donc vous ra vous allez lui raconter ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va ve devoir venir pour signer le le le prêt.». Donc, elle est venue, elle a signé le prêt. On a remboursé la dette et donc, heu, tous les mois. Donc, il avait, heu, un compte mais uniquement pour, heu, rembourser, heu heu, le prêt de 11 000 €.
Bah oui, le temps de signer les papiers, ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh. Ouais.